Très bien, oui, oui, heu, clairement, parce qu'en fait, en plus de ça, bah, heu, tu as une, heu, heu, heu, une prédilection pour le poste de défenseur et heu, voilà, quand tu quand on est défenseur dans le football, bah, heu, dans la majorité des cas, heu, voilà, on pense tout de suite à à à un n physiquement, un homme physiquement imposant. Un joueur physiquement imposant donc heu, heu, avec une grande carrure, heu, heu, de bons appuis donc heu, ça peut peut-être te donner une idée sur, heu, sur ce que tu peux faire, heu, heu, à la salle de sport, heu, peut-être essayer, heu, justement de bah, oui, il y a c toujours cette partie cardio parce que le football, ça demande vraiment beaucoup de souffle, mais justement aussi un peu de de renforcement musculaire, heu, et puis, heu, comme tu l'as aussi, heu, dit, heu, je l'ai aussi noté au début, heu, au tout début, c'est, heu, peut-être un un un changement physique de de, bah, de ta silhouette de ton corps, heu, qui est positif, hein, heu, pour le coup et qui peut peut-être être encore plus, heu, heu, ajusté, heu, justement pour la pratique du football. C'est ça peut être vraiment quelque chose, heu, peut-être une voie à suivre et ce qui peut aussi te donner une idée, heu, voilà, de ne plus culpabiliser et puis de de t'épanouir dans tes entraînements à la salle de sport, de les de les multiplier dans la semaine.
Ah, c'est vrai, hein. Mmh. Ouais, c'est vrai ouais. Ouais, absolument, ouais. Ouais, faudrait que je trouve, heu, ouais, un objectif, une voie à suivre comme tu l'as très bien dit. Pourquoi pas, heu, me calquer plus ou moins sur le modèle, heu, ben, d'un défenseur connu. C'est vrai que ça peut être rigolo en vrai, et intéressant pour mon profil. Là, je pense à Hakimi qui est un défenseur exceptionnel. Je ouais, pourquoi pas, en fait, heu, essayer de enfin pour pouvoir faire comme lui, bon, j'en suis à j'en suis à un univers mais mais pourquoi pas avoir un exemple quelque part pour me donner un objectif et une, ouais, une voie à suivre et petit à petit et me motiver. En fait, il me faut une source d'inspiration quelque part aussi.
Mouais. Ouais. Ouais. Il il faut il faut peut-être que tu t'identifies justement à un joueur, à quelque chose, heu, heu, peut-être que tu as un club préféré, vraiment à quelque chose auquel tu peux te raccrocher puis derrière, heu, heu, enchaîner par la suite et heu et puis, heu, derrière, heu oui, c'est ça, c'est, en fait, heu, essayer de s'épanouir. C'est c'est c'est peut-être le terme que que que que j'utiliserai justement que j je te propose vraiment de ce que je te conseillerais, c'est vraiment de, bah, de pousser peut-être, heu, ta pratique du football, heu, pour, heu, l'amener aussi, heu, amener aussi à ce que tu tu puisses faire plus de séances de s de à la salle de sport et puis, heu, peut-être qu'en voyant un changement radical sur, heu, bah, sur tes aptitudes physiques, que ce soit en termes de, heu, dans la salle aussi en tant que joueur de football. Ça peut te donner vraiment envie de, bah, de de de pas arrêter, heu, heu, le sport, même d'y aller tous les jours, quoi.
Mmh. Ouais, je vois. Ouais, clairement, hein. Mmh.

Heu, de temps en temps, ouais, à peu près 1 fois par semaine ou toutes les 2 semaines, ça dépend, heu, on fait une petite soirée, heu, bière, on on s'amuse, on on boit un petit coup, on fait karaoké, enfin, ce genre de de choses, un petit resto, quoi et et heu, ah bah, c'est, mmh.
D'accord. Et et et justement, est-ce que est-ce que, heu, justement, au lieu de, enfin, c même pas au lieu de, est-ce que tu prends pas peut-être, heu, est-ce que tu as essayé de prendre le temps justement de discuter avec eux, heu, bah, de faire un petit groupe, justement, pour aller à la salle tous ensemble, pour te motiver, heu, justement, voilà, ça ça peut donner envie, heu, je sais que, voilà, heu, quand c'est, heu, quand il y un ami qui qui qui vient s'entraîner derrière, en fait, bah, la motivation est un peu plus doublée, on peut on peut s'épanouir et puis, derrière, en fait, on se rend même pas compte, heu, de des performances qu'on, mmh, que tu qu'on réalise, heu, est-ce que, voilà, heu, tu as essayé, par exemple, de créer un groupe sur les réseaux sociaux? Heu, voilà, heu heu: «Demain je peux je peux m'entraîner à 18:00, à 19:00, heu, est-ce que tu est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir?» voilà. Peut-être que ça donnerait un peu plus envie, heu, déjà, à toi et aux autres de s'entraîner puis ça donnerait peut-être ce une dimension supplémentaire à tes entraînements.
Mmh. C'est que ça pourrait marcher. J'ai, pour le coup, j'ai pas proposé. Je pas sûr que ça marche, mais après, j'ai j'ai rien à perdre pour le coup, heu, cependant, enfin, même s'ils viennent pas avec moi à la salle de sport, heu, pour heu, plein de raisons, hem, je me rappelle, enfin, quand je les vois à chaque fois, ils, enfin, ils m'ont vu, on va dire, avant le voyage et après le voyage en Australie et ils m'ont dit: «Ah oui, quand même, tu as pris physiquement, tu es devenu, heu heu, beau beau physiquement, quoi». Et ça, pour le coup, ça m'a motivé à continuer plus ou moins à y aller. Cependant <chuckles> je, hem, enfin, c'est pas suffisant, quoi. Enfin, c'est c'est vrai que le fait que les gens, ils m'encouragent et ils remarquent mes progrès et les résultats que je fais que je faisais même si ces résultats ont tendance à se réduire, c'est que, c'est une source d'encouragement, pour le coup, les amis et l'entourage, ouais.
Ouais.

Mmh.
Et c'est vrai que le fait qu'il y est mon ami là-dedans, ça m'a déjà facilement inclus et ça me motive, heu, d'aller à, heu, à à l'entraînement de foot parce qu'il est là, quoi, enfin, souvent on s'envoie un message: «Tu viens? Oui? Moi aussi. Ah non, moi non plus». Et c'est vrai que ouais, même si je réduis la salle, le fait de d'aller plus souvent au football, même si c'est que le lundi soir, d'aller plus souvent au football vu qu'il y a mon ami, ça ça augmente ma discipline pour le coup, ouais, ouais, ça me plaît, c'est vrai que ça me plaît, pour le coup.
D'accord, donc heu, pourquoi pas, peut-être, continuer dans cette lancée-là, heu heu et justement, en fait, peut-être, heu, essayer de de de de t'épanouir dans dans le football, heu, pour, heu, derrière, en fait, peut-être, heu heu, rendre, peut-être, la la salle de sport un peu un lien complémentaire avec, heu, ta pratique du football, essayer peut-être de t'entraîner différemment pour, heu, pour peut-être arriver dans ta pratique du foot un peu plus, heu heu, en forme, heu, un peu plus, heu, en capacité, voilà, de de de de faire, heu, des choses. Q quel poste tu joues, dans le football, heu, quel est quel est ton poste, heu, est-ce que tu as un poste de prédilection, peut-être?
Ouais, c'est vrai. Heu, pff honnêtement, vu que c'est un peu au au feeling cette association, je joue un peu tout, cependant, vu qu'après, heu, une accélération, heu, <chuckles> j'ai plus de souffle, en général, je joue à défenseur et en fait, c'est vrai que, heu, aux entraînements de foot, je me rends compte que j'ai besoin d'apprendre à contrôler mon cardio et heu et c'est un très bon conseil pour le coup, si j'arrive à allier, hem, ce que je fais à la salle pour m'aider aux entraînements de football, là, ce serait, heu, là, pour le coup, ça me motiverait vraiment à y aller, ouais, parce que, là, actuellement, à la salle, je suis un programme, heu, pour faire une sèche cla on va dire assez classique, comme tout le monde, je mange bien, je pousse et voilà, mais heu, si j'arrive à lier ce que je fais à la salle et à l' à l'impliquer dans mon entraînement de football, ouais, ce serait un très bon conseil, ouais, pour le coup. Mmh.
Ouais.